¿Qué pasó?
Uy, pues a los niños jamás se les va a hacer aburrido estar en una granjita. <chuckles> O sea, aburrimiento definitivamente es algo que no va a haber en estas actividades. Pero algo que que también ayuda un montón a que tengan más interacción es que, eh, bueno, esto ya es muy de la granjita que se contrató, ¿no? Porque no depende como tanto de los maestros decir como: "Ay, sí, alimenten a los animales", porque uno no sabe si se les puede alimentar o si o qué, o sea, no, o sea, eso ya depende como de los cuidados que den las personas que llevan los animales, pero se les permitió
Okey, okey. ¿SÍ? Cierto. Claro, definitivamente. Claro, no le vas a dar chicharrón al cerdito, ¿verdad?
Sí, exacto, no les vas a dar un cereal, ¿no?, o sea, depende. Pero, por ejemplo, estas personas permitieron que los niños cargaran a los conejos, por ejemplo. O sea, se sentaban y los niños podían cargar el conejo, podían darle de comer a la cabrita, podían cargar a los pollitos. Ahí, con los pollitos, sí se volvió un tema un poco controversial, un poco complicado, porque, como los niños son niños, la verdad, los niños son niños, y habían niños desde 3 años hasta 6, entonces muchos empezaron que cargar a los pollitos y que el pollito se movía, entonces lo soltaban y el pollito brincaba, y todos al con esos nervios de: "No, pobre el pollito". Entonces, sí, también fue un poco estresante, pero yo creo que una actividad muy enriquecedora y donde poco a poco se le puede ir enseñando también a los niños, ¿no? Para que logren respetar a los animales, logren respetar a a la naturaleza, pero sí se tiene que empezar desde lo mínimo, que es el respeto a cualquier persona, hasta ya ir avanzando a actividades que ya requieren de cuidado de animales o de plantitas, ¿no? Entonces, sí hay que promover siempre una filosofía de respeto y de paz.
Claro. Oh, qué lindo. <laughs> Claro. Okey. Sí. Pues, se puede lastimar, ¿no? <chuckles> Claro. Ajá. Cierto.